जी, जी, अच्छा ठीक है, तो ये मैं चीज़ याद रखूँगी अगली बार अगर गए तो। जी, जी।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल काफ़ी और तुरंत कर लीजिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
अ, जी, ठीक है, मतलब श शरीर को आराम भी मिल जाता है, वो जो गर्म हुआ होता है, वो ठंडा हो जाता है तो ठंडक पड़ जाती है ना। हाँ जी, हुँ।
हाँ जी। बिल्कुल। द दही की ठंडक बहुत अच्छी लगती है शरीर पे और और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम हमारा पूरा परिवार दू कई परिवारों के साथ हम लोग गए थे। बीच पर गए थे, खूब खेला, सब कुछ किया और हम लौटते हुए हँस रहें, एक-दूसरे को देखते हुए कि, "आप कौन हो? आपसे मिलकर खुशी हुई।"
जी। जी, जी। जी। <chuckles> जी, जी ऐसा हो जाता है मतलब कि कई बार तो आदमी खुद पहचान में ही नहीं आता इतना ज़्यादा रंग जो साँवला पड़ जाता है, टैन हो जाता है और उसके कई बार तो कपड़ों के निशान पड़ जाते हैं शरीर पर जो पहने होते हैं। जी।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा आपने। हमें द हम लोग एक-दूसरे को देख-देख कर हँस रहे थे, फिर मैंने कहा ठीक है, "मैं दही निकालती हूँ," दही निकाल के फिर मैंने सबको दिया। फिर हम जब सब नहा के आए तो हमारी, हमारी छोटी बिटिया हँस के बोलती, "अरे! अब हम एक-दूसरे को पहचान रहे हैं।"
जी। जी। <chuckles> जी, जी ऐसे ही होता है। मतलब वो भी अलग ही एक उम, मस्ती वाला माहौल हो जाता है जब एक-दूसरे को प पहचान नहीं पाते। मतलब वो होली वाला माहौल हो जाता है कि बिना रंग के रंग दिया।
मजा आता है, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। बिल्कुल, रंग दिया हाँ, सही है। नहीं तो फिर हमने उस चीज़ का भी मजा लिया, हमने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं जब एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो एक-दूसरे के नकली नाम रखते हैं। उस हिसाब से कि, "तुम जो काम सबसे ज़्यादा करते हो, हम उस हिसाब से तुम्हारा नाम रखेंगे, तो उस तरह से हमने एक-दूसरे को नाम दिए और बस हम कार में वैसे ही मस्ती करते हुए"
जी, जी। जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। जी, जी मतलब वो भी अच्छा रहता है समय और पहाड़ों का ये भी होता है कि अगर अम, कोई पहाड़ों से ज़्यादा दूर रहता है तो वो जो रेल का सफर होता है, उसमें भी बहुत आनंद आता है, परिवार के साथ बिताना वो 1 रात या 2 रात अ, रेलगाड़ी में बिताने वो भी बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने ऐसा कोई सफर किया है?
अ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, न